Tabii, ne güzel. Eee, dediğin gibi aslında dil öğrenmek, eee, asla bitmeyen bir serüven gibi. İnsan, hani, kendi ana dilinde bile yeni bir şey öğrenebiliyor. O yüzden, eee, mutlaka ilerleyecek bir şeyler vardır. Ama aslında çok güzel bir şeye değindin. Eee, eşinin, işte, pratik sayesinde aslında, eee, bu dil becerilerini geliştirdiğinden bahsettin. Özellikle senin de evde çocuğunla ilgilenmek gibi sorumlulukların olduğu için, eee, sosyal hayattan yoksun kalabilmek bu tarz, eee, becerilerin aslında, eee, gelişmesini tabii ki engelleyebiliyor. Eee, şeyi merak ediyorum; mesela, dille alakalı bir hedefin ya da bir beklentin belki, eee, bir planlaman hatta, işte, "4 ay sonra şurada olurum." işte, "2 ay sonra belki şu sertifikayı alırım." gibi böyle bir, eee, yol haritan var mı? Onu merak ettim.
Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Ya, aslında ben, eee, ek olarak başka kurslara da gittim bu devletin yaptığı, eee, verdiği kursun haricinde. Eee, onlar da benim için, eee, faydalı oldu tabii ki. Yani, en kötü ihtimalle biz, eee, e e evde de çok fazla, böyle, Portekizce bir şeyler izleyip dinlemiyoruz. Bu biza birazcık aslında bizim, emm, eksiğimiz diyeyim. Şimdi kurslara gidip en azından orada, hani, iii, Portekizce bir şeyler öğreneyim diyorum ama şimdi kursa gidiyorsun. Eee, dediğin gibi Portekizce ve İspanyolca birbirine çok yakın diller ve Latin, eee, kökenli bir dil olduğu için aslında İtalyancayla, Fransızcayla falan da, eee, çok çok aşırı uzak diller değil. Şimdi sınıfa gidiyorsun, sınıfta zaten İspanya'dan gelmiş birisi var, işte, İtalya'dan gelmiş birisi var ve sen, eee, Türkçe tamamen apayrı bir dil yapısı. <chuckles> Eee, bir şekilde telaffuz etmeye çalışıyorsun, eee, mırın kırın kelimeleri hatırlamaya çalışıyorsun, gramer yapısını hatırlamaya çalışıyorsun, ki aşırı zor. Emm, ama karşıdaki insanlar böyle çatır çatır, çatır çatır konuşuyorlar. Sen diyorsun ki "Ya, sen nasıl, hani, başlangıç seviyesi olabilirsin?" Eee, olan öz güvenin de orada, emm, geriliyor. Eee, ha ııı, şimdi b böyle olunca ne kadar kursa da gitsem bir yerden sonra, hani, çok, böyle, konuşamadığın i konuşamadığım için ya da kendimi onlardan geri hissettiğim için o istediğim atağı henüz gerçekleştiremedim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı, evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet.

Hı hı. Eee, bizim şöyle: İlk, eee, yerleştiğimiz yerde bir tane, ya çok yaşlı bir teyze vardı. E, bu yaşlı teyze her zaman, her gün sabah kalkar apartmanın önünde oturur, akşam saat hava kararana kadar apartmanın apartmanın önünde, caddede, işte, oradaki dükkanlarda t zaman geçirirdi ve bizimle de şimdi konuşmak istiyor. Çünkü apartmana giriyoruz, çıkıyoruz, yeni birileri var. Bizimle tanışmak istiyor, sohbet etmek istiyor ve, eee, onunla çeviri uygulamalarını çok fazla kullanamadık yaşı sebebiyle. O mesela bizim için şimdi, eee, çok da tatlı bir teyzeydi. Hiç bize de çok yardımı dokundu. Eee, onunla konuşurken çoğunlukla beden dilini kullandık. Yani, uygulama üzerinden, hani bazı şeyleri yazıp gösterip anlatmaya çalışıyoruz. O, iyi kötü bizi anlıyor ama o bize anlatamıyor çünkü yazamıyor. Eee, ses kaydı da yapamıyoruz, çok hızlı konuştuğu için, eee, çekemiyor uygulama. Öyle olunca, eee, artık yapacak bir şey yok deyip, böyle, beden diline, eee, döktük işi. E, bazı noktalarda da başka bir komşumuzun yardımını rica ettik. O Portekizce, eee, konuşup, işte bize İngilizce, eee, çeviriyordu. O şekilde bir, eee, anımız olmuştu onunla birlikte ama en çok sanırım, böyle, eee, beden dili, <chuckles> el kol hareketleri, eee, çok fazla yardımcı oldu.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Tabii. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Tabii. Doğru söylüyorsun. Aslında, eee, en çok kullandığın aslında bu, aaa, yardım aracının bu çeviri uygulamaları olduğundan bahsetmiştin. E, tabii ki teknoloji, eee, iletişimi özellikle bu bağlamda gerçekten ileri seviye taşıyabiliyor. Ama şeyi de merak ettim mesela teknolojiyi dili öğrenmek için de, eee, kullanmış mıydın? Hani, mesela bu günlük pratiklerinde vs. biraz da hangi ritüellerle mesela, eee, bu s İngili İngilizce ve aslında Portekizce, eee, dilini bu dil becerilerini geliştirmeye çalıştın?
Evet. Hı hı. Evet. Kullandım. Hı hı.